Oye, fíjate que hay algo bueno, un problemilla que, pues, he estado viendo por ahí desde hace un par de meses, yo creo que ya, cerca de un año. Que, pues, es que he intentado, pues, bajar de peso, ¿no? Eh, em, intenté ir al nutriólogo bueno, fui un tiempo, fui como medio año, eh, y obviamente, ¿no? <chuckles> Tuve que cambiar muchos hábitos de alimentación, pero como que después de un tiempo, como que me estanqué, o sea, ya no bajaba, tampoco subía, eh, o sea, sigo estancada ahí. Eh, y, pues sí, la verdad es que, pues, frustra un poquito, porque es como o sea, ya no puedo comer lo que me gusta, me tengo que atener a, pues, a lo que me dejan comer, y aun así, pues, sigo estancada. Entonces, pues, la verdad sí, pues, a veces eso es algo frustrante, ahorita ya dejé de ir con el nutriólogo, me dijo como: "No, pues, mira, vamos a darnos un tiempo, igual, este, pues, a veces pasa, ¿no? Que uno se estanca y tal". Pero, pues, desde que dejé de ir, eh, pues la verdad empecé a comer otra vez <chuckles> de la misma for que comía antes. Digo, no he subido, sigo estancada, pero, pues, yo creo que es en parte, porque, pues sí me frustra un poco, pues, el no haber bajado de peso, eh, como que después de un tiempo.
Ujú. Oye, claro, entiendo esa frustración, o sea, del estancamiento, ¿no? De decir y aparte eso, de dejar de comer lo que te gusta y todo, porque generalmente lo que nos gusta de comer es lo que engorda. Pero mira, algo que me llama la atención, y no sé, si me lo puedes decir es eh, tu nutriólogo, cuando tu tú estabas estancada, eh, ¿te dijo que a lo mejor a habría alguna razón fisiológica para esto? O solo fue así como de: "Ay, a veces pasa".
Sí. Ay, sí. <chuckles> Ujú. Ujú. Ay, pues, supongo que sí. O bueno, es que fíjate, yo cambié mi alimentación, sí, pero la verdad es que también como, pues, estoy con lo de la escuela y todo eso, pues, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, regular horarios, ¿no? Eh, pues, sí me dijo: "No, es que, pues, tienes que desayunar temprano, la comida es como a la 1 de 1 a 2 de la tarde, de mediodia a 2 de la tarde, ¿no? Y la cena, pues, ya hasta las 8". Y yo como: "Ay, pues, es que no estoy acostumbrada, porque aunque yo me levante, pues, temprano, a mí no me da hambre como hasta el mediodía, porque ya me acostumbré que pues, en la escuela es hasta la hora que yo tengo libre". Entonces, no sé, o sea, de plano no me da hambre, no es como que: "Oh, me siento mal", y me abstenga de comer en la mañana, sino que simplemente no me da hambre. Entonces, pues, la verdad eso mi me costó mucho trabajo y sí me regañaba. Me decía: "No, este, tienes que comer a las horas que son". Y yo como de: "Ay, pero es que no me da hambre". Entonces, pues sí, me dijo que, pues eso afecta un poco y también el hecho de que, pues me duermo bien tarde, porque, pues te digo que, o sea, yo ahorita ya acabé, eh, pues l mis materias y todo, pero cuando iba a la escuela, pues sí, este, pues, yo llegaba a mi casa casi a las 11 de la noche. Porque, pues, o sea, estaba todo el día en la escuela, de verdad, tenía muchas materias. Entonces, sí, este, pues, aparte vivo bien lejos. Entonces, pues, tenía todo ese ese tiempo en el transporte, me hacía 3 horas de ida, 3 horas de regreso. Entonces, pues sí, estaba pesadito y, digo, llegaba yo tarde y, pues, comía en la noche, eh, on aparte, ¿no? Tenía tareas que hacer, entonces, luego me dormía como a las 3, 4 de la mañana haciendo eso. Entonces, me decía también: "No, es que tienes que dormir en las horas que son". Entonces, como que me decía que básicamente el problema también radicaba en que, pues, no puedo acomodar mis horarios, ¿no? Y sí, supongo que, pues, es parte también del metabolismo.
Ujú. Mm. Ujú. Claro. Bueno, son varias, eh, cosas. También estar eh, creo que me bueno, estás estudiando, me imagino, no sé si es la universidad, y claro, es una etapa también superpesada, que ahí también se complica bastante el el llevar eso, como tú dices, los horarios y todo. Y entonces, se entiende totalmente, o sea, estás en y y también eso de no dormir, o sea, no es nada más, este, de ti. O sea, muchos universitarios les pasa eso, dependiendo también de lo que estudian, porque, pues, es esa etapa, ¿no?, o sea, realmente así es. Entonces, bueno, claro, hay hay esta cuestión de a lo mejor querer hacer, eh, lo correcto, como es lo que quería el nutriólogo, pero bueno, también hay que moldear un poquito en la realidad de de cada persona. Entonces, bueno, así que por esa parte trata de no sentirte mal, porque, pues, al final también es es algo que le sucede a muchas personas, porque es lo que pasa cuando estás, este, estudiando en la universidad. Pero bueno, no sé, si, mm, tú ves así dentro de lo que te haya dicho, o sea, a lo mejor no al al pie de la letra, pero, ¿tú crees que hay algunas cositas a lo mejor que pudieras hacer, a lo mejor, por ejemplo, el desayuno del que dices: "Ay, no tengo hambre, pero, pues, a lo mejor me puedo comer la mitad, o un cuartito de manzana", aunque sea como para empezar a hacer el hábito, o no te ves haciendo eso. O llevándote algo para comer, eh, un poquito así a la escuela o algo así?
Ujú. Sí. <chuckles> Sí. <chuckles> Sí. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Ujú. Uh, sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Sí, pues, yo creo que es lo que voy a tener que hacer, porque es que te digo que o sea, por lo regular, pues, yo es como que, pues, me voy a las carreras, este, y, pues, ya, ¿no? Porque, pues, justo como me duermo ta tarde por las tareas, todo eso, pues sí, eh, me despierto, y, pues, ya es como, nada mas me visto y me voy, ¿no? Entonces, pues sí, luego, pues no en general, te digo, no me da hambre, em, pero, pues, yo creo que voy a tener que mínimo, pues, sí comer un poquito, <chuckles> porque, pues, si no, sí, sí, pues, es la parte que me dice, ¿no?, que no, que, pues, ahí está mal. Y claro, te digo que, o sea, yo trato de, pues, no comer nada de lo que no de lo que no debo, <chuckles> pero, pues, la verdad te digo que, como ya dejé de ir con el nutriólogo, digo, hace que como, pues, un par de meses, como unos 3 o 4 meses, este, pues, sí, la verdad es que, pues, ya me he descontrolado un poquito. Ya, te digo, no no como como antes, porque antes yo era de atascarme así de verdad, de de que si una pizza familiar me la podía comer yo solita, ahorita ya es como de, bueno, ya solo puedo comer, mm, la mitad a lo mucho. O sea, <laughs> o sea, sí pasé de así, exagerando, no un poquito, pero, pues, sí pasé como de comer muchísimo a ya no comer tanto. Entonces, este, por ejemplo, en ese tipo de cosas, sí, ya me modero, ya también no como muchas cosas que me prohibió y ya sobre todo, por ejemplo, que me dijo: "No, nada frito, nada grasoso", tal y es como de: "Ay, bueno". Lo que sí me cuesta bastante, por ejemplo, comer ya por mi cuenta son verduras porque, bueno, <chuckles> si no no soy san a, tan afecta a las verduras. Mi mamá me dice: "Ay, pareces car eres carnívora tú". Y yo como de: "Ay sí, perdón". <laughs> Sí, sí, sí.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Pero mira, todo lo que me comentas, aunque ahorita tú me decías, no de empezando, ¿no?, que te sientes frustrada, porque, pues, sí has estado estancada y todo, pero has tenido también muchos avances, ¿sabes? O sea, es como que esa parte de decir de de bueno, ya, ahora no como las generalmente, las cosas que que no debería de comer para el objetivo que soy, que quiero, eh, ya la estás haciendo. También ya sabes un poquito cómo que controlarte con la comida, ¿no? O sea, como comer a lo mejor lo que realmente, eh, necesita tu cuerpo. Entonces, eso ya es como un gran avance. No sé si lo habías así como notado, ¿no?, como darte así como las palmaditas de decir: "Ay, mira, eso es muy buen trabajo", ¿no? No sé, si te habías puesto así como de manera consciente a a celebrar eso.
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. <chuckles> Pues, yo creo que no, ahora que lo mencionas es cierto. No no no me he dado como que la oportunidad de mí misma decir: "Oh, pues, sí, he avanzado un poco". Porque, o sea, nada más como que he notado el cambio, em, pero, pues, sí, no me había puesto como a pensar, o como de, pues sí, de de cómo estaba antes, en ese sentido que me atascaba un montón y todo eso. Pues sí, la verdad es que sí le bajé muchísimo y, pues sí, es bastante, porque también antes era de que, yo al buffet, iba con unos amigos a veces en Navidad siempre tenemos la costumbre de de ir a un buffet, y yo me atascaba también así brutal, de de que me comía hasta a veces como casi 4 platos de los llenos, así rebosantes. <chuckles> Y ahorita ya fue la última vez que fuimos el año pasado, nada más me comí 2, y dije: "Oh", bueno, algo es algo, ¿no?, la mitad, sí, sí, sí. Pero es verdad, tienes mucha razón.
Ujú. Sí, sí. Eso esta genial. Claro, a lo mejor también es eh, o sea, mm, no ser un poquito o sea, no ser tan exigentes en el aspecto de que ya estás haciendo bastante. O sea, ya has hecho muchos logros, pero también tu vida ahorita es así como muy intensa, ¿sabes? O sea, eh, otra cosa es cuando ya a lo mejor, eh, tienes un horario más así estable, o sea, más eh, o sea, no no tan de universidad, ¿no? Que ahí sí es como muy intenso de estar estudiando y todo. Entonces, también es aparte decir, bueno, también yo ahorita estoy como en una etapa muy así intensa, estoy haciendo ya bastante con lo que que estoy O sea, con lo que he logrado y a lo mejor, pues sí, como dices, pues, a lo mejor le puedes poner decir: "Bueno, ahora lo voy a intentar", pues eso de las mañanas va, pues, voy a intentarme, aunque sea un poquito, intentarlo, ¿sabes? Y empezar a hacer esos pequeños cambios poco a poco, pero sin dejar de lado, pues todos tus logros hasta el día de hoy y también, pues da, pues tu presente, que es estar estudiando muchísimo, ¿no?
Ujú. Ujú. Sí. Si. Sí. Sí. Ujú. Si. Ujú. Sí, sí, tienes razón, porque, pues, sí eh, te digo que no me había puesto a pensar justamente eso, pero, pues, sí voy a tratar también de hacer lo posible por hacer lo que me falta. Porque, por ejemplo, algo de que también, pues, yo sé que fallo bastante es en la parte del ejercicio. Porque por la misma razón de que no tengo tiempo eh, o sea, yo había comprado una máquina de estas elípticas eh, ay, pero me da una flojera, que digo: "Ay, no". Entonces, digo, o sea estoy como que pues viéndolo de la escuela, y todo eso de los cursos. Y eso que, pues, llevo todavía, pero no me doy el tiempo, porque luego cuando, pues, sí tengo un tiempo libre, la verdad es que prefiero estar descansando o haciendo otras cosas. Y la veo y digo: "Ay". Al principio, pues, sí hace ejercicio ahí un poquito, una una media hora al menos, pero ya después fue como de: "Ay, no, qué pesar", pero yo creo que eso también voy a seguir intentándolo.
Ujú. Sí. Claro. Puedes hacer aunque sea 10 minutos. Lo que importa es que hagas algo, o hacer cosas así en el día a día. O sea, si puedes bueno, depende de la r de donde estés, ¿no?, pero si puedes en vez de, o sea, tomar el autobús eh, bueno, o sea, una parte, pues, a lo mejor, o sea, en vez de irte a la parada que te queda en la esquina, pues, irte a 3 calles, ¿sabes? No sé, a lo mejor ir incorporando cositas así que, que a lo mejor no te quiten o que no lo veas como que te quita tanto tiempo, ¿no? O estar, este, a lo mejor mientras estás este, no sé, o sea, estudiando algo, leyendo, pues, a lo mejor puedes estar haciendo elíptica, a lo mejor hasta te puedes y concentrar, ¿sabes? así de leer un poco, y aunque sea 10 minutitos, no sé. Encontrar esas partes en las que a lo mejor lo puedas así introducir sin que se sienta tan pesado y como algo extra.
Ujú. Si. Ujú. Sí. Sí. Mm. Si. Sí, tienes razón, yo creo que sí voy a hacer eso, porque tengo que pues, yo sé que en parte es mi flojera, <chuckles> pero, pues, sí para lograr ese cambio, pues sí, tengo que tengo que poner un poquito de de mi parte en ese sentido. Digo, tanto comer en la mañana, ahora sí, tratar. Eh, como por ejemplo, con elíptica, quizás, pues, pueda poner algo en la tele, o algo para no aburrirme también mientras lo hago, porque luego, pues, sí siento a veces eso, ¿no?, que como que hoy es mucho tiempo y se me hace bien largo. Pero no, voy a tratar de hacerlo. La verdad te te agradezco bastante por escucharme, y y por todos esos consejos y tips que me que me estás dando, La verdad es que, pues sí, voy a tratar y voy a seguir. Y, pues, ya esperemos que que ya salga de ese estancamiento de peso.
Ujú. Ay, vas a ver que sí lo vas a a lograr con paciencia y también con así amorcito hacia ti, y apapacho vas a ver que lo vas a hacer.
<chuckles> Mm. <chuckles> Sí, muchas gracias, de verdad. De de verdad me me ha sido muy de ayuda esta esta conversación que tuvimos. <chuckles>
De nada, ya sabes que estoy aquí para ayudarte. Que estés muy bien. Adiós.
Ha hasta luego.